طَب مبدئيًا، أنتِ لسه قايلة لي مثال أخوكِ مثلًا، بتحاولي تجيبي له هدية بس مش عارفة، تبقي ماشية الدنيا إزاي؟ طيب مبدئيًا بما إنه أخوكِ وكده هو قريب منِّك، فأنتِ أكيد عارفة إيه أكتر حاجات بيحب يشتريها. ليه ما فكّرتيش مثلًا، إنك تجيبي له حاجة من الحاجات اللي هو بيحب يشتريها أو مهتم إن هو يشتريها، أو بيصرف عليها مبالغ عالية مثلًا، لو هو مثلًا بيحب الهدوم أوي، ما تجيبي له مثلًا حاجة T-shirt بتاع، حاجة من الحاجة اللي هو بيحبها يعني. منين ما فكّرتيش بالمنظور ده، طَب إيه هو أكتر حاجة بيشتريها فاشتريه زيُّه؟ هل فكّرتِ بال بالش بالمنطق ده قبل كده؟
امم. امم. مُم بصراحة لأ، بس أنا ممكن أكون هايبة فكرة إن أنا أشتري حاجة لحد زي كده و وتبقى بتتلبس مثلًا أو كده، فما تبقاش الstyle بتاعه أو ذوقي ما يبقاش عاجبه، حتى لو أنا فاهمة الstyle بس كل واحد بينقّي بذوقه هو، فب مُمكن أكون خايفة من حاجة زي كده. يعني إن أنا أجيب له حاجة ما يبقاش عاجباه ما تبقاش عاجباه، فيضطر إنه ياخُدها لمُجرّد إن هو ما يحرجنيش أو كده، ف والدنيا تمشي آه، و وياخد الهدية وخلاص، وما يستفيدش بيها حاجة، والاسم إن أنا جِبت هدية واتركنِت وما لبسهاش وما استفادش منها يعني، فهو الفكرة في كده.
أنا فاهِم قصدِك، آه. امم. ما يحرجكيش آه، ياخد منِّك الهدية يعني وخلاص. امم. امم، طَب أنتِ عمومًا مين أكتر أشخاص بتدّي لهُم هدايا مثلًا، بيبقى ق قرايبِك أكتر، صحابِك مين أكتر حَدّ بتحبّي تجيبي له هدايا مثلًا آآ أو كده؟
امم، آآ، أكتر حد باحب أجيب له هدايا أهلي وصحابي، المقربين طبعًا اللي هُم 2، 3 حواليَّ و وأهلي هنا. آآ، باحس إن هُم أكتر حد يستاهل إن أنا أجيب لهُم هدايا وأفرّحهم، وأشوف كل واحد فيهم محتاج إيه، وأقدر أجيبه مثلًا، آآ، حتى لو أنا مش عارفة أنقّي له أحسن حاجة أو أجيب الحاجة اللي تليق عليه، بس مثلًا أنا باكون عايزة يعني، إن أنا أعبّر لهُم عن حُبّي بحاجة م يعني حاجة فعلًا ملموسة، إن أنا أقدر مثلًا آآ، آآ يعني إن أنا أفرّحهم، إن أنا أقدّم لهُم حاجة فيكونوا مبسوطين بيها، فهو أنا بابقى عايزة إن أنا أعمل لهُم حاجة تبسطهُم، بس مش بابقى عارفة يعني أختار إيه مناسب ليهُم بس.
امم. فاهمِ. امم. امم، أنا فاهم قصدِك. أنتِ طبعًا ن نيتِك إن هو دايمًا آآ بتحبّي تجيبي هدايا، آآ ده ب عشان تعبرّي عن حُبِّك ليهم، بس الفكرة إن أنتِ مش بتـح ما بتعرفيش تختاري الحاجة الـم اللي بتبقى مناسبة ليهم أوي، أو تعجبهُم أوي بالشكل المضبوط، يعني ما بتعرفيش تجيبيها بالضبط. طيب مبدئيًا الحاجات اللي بتجيبيها قولي عنها كده، آآ قولي لي عنها يعني ميزانيتها بتبقى قد إيه، هل مثلًا بتبقى حاجات ماديًا عالية أوي والّا حاجات بتبقى بسيطة، على قدّ ميزانيتِك؟
أيوه. أي أيوه.

والله فعلًا فكرة كويسة أنا ما توقَّعتهاش وما فكَّرتش فيها وف فعلًا فكرة إن أنا يعني أجمَّع معلومات عن الأشخاص اللي حواليّا بدون سابق يعني عيد ميلاد أو أو حاجة مناسبة إن أنا أجيب فيها هدية أو حاجة، بحيث إن أنا يكون عندي معرفة عشان لمّا ييجي وقتها ما أحسِّش إن أنا مزنوقة. أصلًا أنا كنت باجي إيه، ما ب ما بافكَّرش بالفكرة دي مثلًا غير لمّا ييجي وقت العيد ميلاد أو وقت ال المناسبة، ف فألاقي ساعتها أنا م مش عارفة إن أنا أسأل لإنّها هتكون عارفة إن فيه هدية هي هتيجي. ما هي البني آدم أكيد ذكي وبيبقى فاهم الشخص اللي قُدّامه بيسأل ليه، لإنّه جاي في وقت مثلًا معيّن، فبيبقى هيبقى فاهم إن أنا مثلًا باسأل علشان أعرف يعني إيه هواياتها أو اهتماماتها. إمم.
إمم. إمم. بالضبط. فأنتِ ب بتيجي متأخَّر في الحتّة دي، إن هو أنتِ مش بت آآ عايزة تقولي إن أنتِ يعني مشكلتِك مش بتلاقي الوقت إن أنتِ تلحقي تسألي عشان تعرفي إيه هي الحاجة المُفضَّلة بالنسبة له.
آه. أيوه، إن أنا كإنّي باجمَّع معلومات عمومًا علشان الشخص اللي قُدّامي ما يشُكِّش فيّا إن أنا باعمل كده علشان أجيب له هدية. يعني أنا مثلًا من مُدَّة كانت واحدة صاحبتي فعلًا آآ كان عيد ميلادها وأنا كنت عايزة أجيب لها هدية وِجِه في دماغي أجيب لها ساعة. فأنا أجيب عمّالة أقول في دماغي <tsk> هي أصلًا ع عندها ساعة والّا لأ؟ أنا م أنا مش فاكرة، هي كانت باعتة لي صورة مرّة من المرّات وأدوَّر على الصورة مش لاقياها تمامًا. فخلاص بقى أنا مش هينفع أقول لها مثلًا تبعت لي الصورة دي تاني عشان ممكن تشُك إن فيه حاجة، عشان خلاص المعنى إن أنا أقول لها ابعتيها لي دلوقتي وإحنا في وقت عيد ميلادها آه، إن أنا أجيب لكِ حاجة. ف ف آه، م آه، بالضبط كده، طب أنا ما كنتش عايزة أحرق المفاجأة، بس فعلًا لو أنا كنت فعلًا مُهتمة من قبلها وأجمّع إن هل الشخص ده عنده ساعة أو لأ، أو هو فعلًا اشترى قبل كده ساعة أو كده، كنت عرفت إن هي فعلًا عندها أو لأ، وما كنتش احترت في حاجة زي كده، كنت هاعرف هي هتحبَّها وهتبقى فعلًا من النواقِص اللي عندها والّا لأ. ففعلًا لأ، فعلًا فكرة كويسة إن أجمَّع معلومات قبل دي.
أيوه. إمم. إمم. بالضبط، بيبقى اللي كإنِّك بتفهِّميها إن أنا أنا هاجيب لكِ هدية آه. حرقتِ المفاجأة يعني، إمم. إمم. بالضبط، حاولي إنِّك تجرَّبيها كده مع أكتر ناس قريّبة منِّك، سواء بقى أخواتِك أو صحابِك أو كده القريّبين وصدّقيني لمّا تجرَّبيها بقى بتحسّيها إنها أنتِ حاجة ب روتينية بالنسبة لِك كل فترة بتحبّي تعرفيها عن كل شخص قريّب منِّك، إنِّك شخص بتحبّيه فعايزة ت اهتمامته. جرَّبيها وهيفرق معاكِ أول لمّا تجيبي تجيبي له هدية وشوفي رَدِّة فعله.
إمم. خلاص هاعمل كده. طيب أنت مثلًا في رأيك إن ممكن طريقة التغليف بتاعة الهدية أو إن أنا أعمل لهم مثلًا أكتب لهم رسالة تذكاريّة أو أكتب لهم حاجة من قلبي فعلًا، دي ممكن تفرق في موضوع الرسالة آآ في موضوع الهدية؟
بُصّي هاقول لكِ، هو مش كل الناس بي بيهمّهم أوي المظهر الخارجي أكتر ما بيهمّهم الهدية دي عبارة عن إيه. بس أنا عايز أقول لِك إن حَسَب الشخ الأشخاص القريّبين منِّك دُول، حاولي برضه تبقي عارفة <tsk> هم بيحبّوا الش بيهمّهم الش المنظر الخارجي أوي بتاع الهدية، بس الأفضل يعني لو هانصحِك في الجزء دوّا، لأ، الأحسن إنِّك تجيبي حاجة متغلِّفة بشكل كويس، آآ عايزة تحُطّي عليها مثلًا ه هدية تذكارية أو ك أو كلام كويس في ورقة مثلًا معيّنة منظّمة بشكل حلو وتغلِّفيها وكده، أنا شايف إن ده يبقى شكلها أحسن وأجمل، حتّى لو الشخص اللي قُدّامه مش بيفرق معاه حاجة زي ديّا، بس إيه، بيبقى شكلها لطيف أوي في التقديم يعني.
إمم. إمم. أيوه. تمام.